طيب إيه رأيك إن إحنا نضبط الدنيا مثلًا في موضوع الوقت، يعني أنت دلوقتي بتقول إن أنت بتقرأ بشكل عشوائي، يعني في أي وقت بتحس إن أنت فاضي فيه بتقرأ فيه، إحنا ممكن مثلًا آآ آآ، أنت ممكن مثلًا إن أنت ت تحُط لنَفْسك هدف معيّن في اليوم إن أنت تقرأ تقرأ فيه، يعني مثلًا إن النهارده بس قبل ما أنام أنا هاقرأ أو يوم آه، يوم لأ، يعني ابتديها تدريجي ما تبتديهاش فجأة بضغط، بحيث إن أنت دلوقتي حاسس بتكاسُل عن القراية، ففجأة أوي هت هتلاقي نَفْسك آآ، حاسس إن الموضوع تقيل على قلبك فلأ، إحنا ممكن نبتديها في موضوع آآ، موضوع طبعًا آمم، إن هو يكون في وقت طبعًا أهَم حاجة إنه يكون الدنيا والبيئة اللي حواليك كلّها مُهيّأة إن أنت تعرف تقرأ، يعني مثلًا بتقول أحفادي بييجوا، اختار الوقت اللي ما يكونش في حد معاك في البيت، عشان تقدر تقرأ، وحدد الوقت ده ثبّته دايمًا هو ده الوقت اللي هتقرأ فيه، طبعًا و و وحاول تقلِّل من فكرة إن أنت إن أنت تقعُد قدّام الشاشات أكتر، آه، أكيد البَني آدم محتاج إنه هو يتثقّف ويعرف العالم والدنيا فيها إيه، بس ممكن تقلِّل شوية فكرة الشاشات عمومًا بتخلّي دماغنا يوقَف كده وبيبقى بنحس إن ما فيش أي حاجة مُحيطة بينا غيرها هي، إحنا مش هناخُد المعلومات غير من الشاشة، فإحنا ممكن ناخُد المعلومات ع عادي من كتب حوالينا أو أي حاجة من ال القراءة عمومًا أو كده، بس بس هي الفكرة إحنا ممكن نقلِّل شوية. يعني نوازن ما بين الوقت اللي بنقرأ فيه والوقت اللي إحنا بنقعُد ف فيه على الشاشة ونخلّي الإضاءات بتاعة الأوضة آآ، آآ يعني مثلًا إيه، خلّي الإضاءة بتاعة الأوضة أهدى بالنسبة لك، مُريحة لعينيك، آآ، حاسس إن أنت كده مرتاح آآ، ضبّط لنَفْسك قاعدة كده معيّنة آآ يعني ما تبقاش مثلًا إيه وأنت قاعد في الصالة بتقرأ لأ، خلّي مثلًا في مكان مح معيّن في شقّتك هادي، قادر تقرأ فيه آآ، تقعُد كده مثلًا م م مِسترخي وحاسس إن أنت إن أنت كده مبسوط أو رايق مع مشروب كده سخن آمم، وبتحس كده إن أنت دماغك رايقة ع ن ومستعد فعلًا إن أنت تقرأ وطبعًا اختار مثلًا موضوع موضوع أو موضوع كتاب يكون جذّاب بالنسبة لك، حاجة أنت ما قرأتهاش قبل كده خالص، حاجة فيها تشويق شوية ساعتها هتحس فعلًا إن أنت قادر إن أنت تبتدي أنت إيه رأيك؟
أها. آه. تمام. اهم. أيوه. اهم. تمام. اهم. تمام. اهم. اهم. أيوه. رأيي ده ده رأيي رأيي ده أنتِ عَشَرة على عَشَرة ده أنتِ ص صدقيني جبتِ لي التايهة، أنا ما كانش في دماغي حتة التنظيم دي أبدا، أنا كنت عشوائي فعلًا في القراءة وحتة آآ، تحضير الجَو وتهيئة الجَو دِيّة فعلًا يمكن هو ده السبب اللي خلّاني بع بع بعِدت عن القراءة، حقيقي أنتِ س نصايحِك غالية أوي و وبصّرتني كده، و وبصراحة يعني أنا مش عارف أقول لِك إيه، أنا أنا مُتشكّر جدًا وهاعمل بنصايحِك دي.
أيوه. العفو طبعًا، أنا موجودة أي وقت حبّيت تتكلّم فيه.